Esatto sì, sì. No, fermano sempre tutto quanto alla radice. Eh vabbè, sicuramente a par a parte l'impatto psicologico di, uhm, mhmm, <smacks lips> dell'altitudine che per me è sempre un -un gran problema, è molto fast e molto comodo attenzione. Ehm, lo lo sc lo scelgo e lo preferisco al treno perché per una questione di tempi, perché mi aiuta a ottimizzare quel poco tempo che mi danno, sai le ferie non è che te li danno tutti, ehm mh.
Eh capito. Certo. Eh sì, sì, sì, è vero, è vero. No, e poi anche anche mhmm, anche di destinazione, no, che ne so, vuoi andare in Oceania vuoi andare in Oceania, ci di cioè tuo malgrado devi andare solo con l'aereo. Eh, non è che puoi pre oppure vai con con il senza co con il vapo con c con con una nave, no, però quanto ti ci metti? Quanto ci metti?
Eh, eh, ecco bravo, esatto, esatto, mh. Esatto proprio così, mh. Eh, e appunto questo stavo dicendo, mhmm, proprio per una questione di ferie, per ottimizzarle che non te le danno quasi mai, eh, eh.
Già magari sai vai vai in Georgia in Georgia, in in Armenia, ehm, se hai tempo se v se hai tempo puoi andare anche anche in macchina, anche in autostop volendo, <chuckles> se hai tempo, no?
Sì, lo puoi fare, mh, lo puoi fare, mh. Sì, sì, sì, no questo lo puoi fare. Ci sono quelle zone che, come dicevi tu, non possono essere raggiunte se non con l'aereo, perché c'è mare lontani mh. No, no. Mh-mh, è proprio così, ci dà una bella opportunità. Mh, mh.
Eh sì, devi soltanto andare con l'a con l'aereo. Eh sì. Assolutamente. Però certo rimane rimane, mhmm Sì. E poi ecco quello lì anche di vedere l mhmm, sai poi com'era una volta, no, il mhmm, che c'erano questi questi compartimenti, no, e quindi, ehm, poi il tempo era lungo, ehm, e ti capitava insomma di trovarti con del de del l l la più variegata umanità, no, e quindi comincia e comincia a fare anche delle delle de de mhmm, delle conversazioni, no; ehm, sì è interessante. Noi per esempio una volta mi capitò che c'era un un mhmm, un religioso, un prete, no. Ehm, poi all'inizio comunque è stato naturale cominciarsi cioè cominciare a parlare, no. Io poi ero ero ero ero ragazzo, no, quindi ehm, cioè avevo la un'idea della chiesa un po' particolare. Ehm, e quindi cioè c'è stato questo dibattito, no, però in maniera comunque così, mhmm, sì genuina, no. Io gli dicevo le mie, lui diceva diceva che io pe però gli dicevo che l che che i tempi erano cambiati, no, invece lui giustamente diceva: "No, comunque questa qui è una cosa secolare, no, quindi non no no non non possono cambiare le cose della chiesa, le le le l insomma somma le amm"
Mh-mh. Sì, questo è un gran pregio. Mh. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Ah. <chuckles> La chiacchiera, certo, mh-mh. Po' più ri mh. Mh. Piacevole, mh, mh. Esatto, ah. È un grandissimo pregio di prendere il treno, avere l'opportunità di avere qualcuno accanto con cui puoi chiacchierare, mentre nell'aereo è un po' più rigida. Cioè, mhmm mh.
Sì. Mh-mh. Eh sì, poi stai a stretto contatto di gomito così; poi anche sai che a me concilia pure il sonno questo questa litania, no: "bobom, bobom, bobom bobom", quando passa sui v sui giunti no, de dei treni, de de de mhmm, dei de dei binari no, mi stimola stimola il sonno invece l'aereo no, perché stai lì chiuso
Eh. Sì, il treno sì, il treno esatto, sì, questo mi aiuta. Sì. Mh-mh. No l'aereo no, esatto. Va bene. Mh.
Va bene senti, io ti saluto, ti auguro un buon weekend e, mhmm, ci sentiamo presto. Ciao.
Altrettanto anche a te. Ciao.

No s proprio- proprio la seduta, no, sii tirava si tiravano avanti e si quindi si univano le 2 sedute e diventava un letto e poi c'erano c'erano lì c'erano gli inservienti che s che poi a una certa ora sono venuti, l'hanno fatto loro, no, e hanno messo proprio le lenzuola, no, le lenzuolette, no?
Mh-mh. Ah fortissimo. Mh-mh-mh. Che bello. Ma questo è deluxe, no, i no io proprio esperienza quella tipica "Tiè qua c'è il lenzuolo te lo devi mettere tu, mi raccomando." Con eh, esatto, esatto, esatto.
No, no, sì. Eh sì. No, se te lo danno se te lo danno quel lenzuolo. E poi invece c'erano sopra, sai tipo le cappelliere, no, però non è che che che erano cappelliere, erano fatti tipo dei dei mhmm, <tsk> dei semi cilindri, no, e poi quelli lì ca era erano agganciate con delle cinghie di cuoio, le hanno sganciate, e pure quello lì è diventato un letto tipo, ehm, sovrapposto e mettevano, sì, che poi stavi proprio a tipo, al ce allora c'era il a ic penso che una persona grassa non non non perché lo spazio no, tra
Sì. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Ma wow, ma cioè bellissima comunque come esperienze. Mh-mh. Mh-mh, certo è limitato. Mh.
ehm, e tra il ehm, <tsk> il tetto, no, del il soffitto chiamiamolo così del treno, era ehm, era piccolo quindi se se eri magro ci stavi e c'era un ventilatorino che ti perché poi fa faceva caldo lì sopra, no, e tu lo attivavi, no, e ti ti rinfrescava. È stata una bella
Mh-mh. E certo eh, mhmm. No, noi abbiamo fatto un'esperienza, ti dico, addirittura non c'era la co la mhmm, l la l'elettricità, quindi non potevi ricaricare il cellulare, non avevi l'aria condizionata <chuckles> con 45 gradi fuori. È stata bella croccante come esperienza, però particolare sicuramente perché puoi apprezzare tanto il paesaggio, ed era veramente bello. Passare attraverso il deserto è stata un' esperienza da ricordare e che ricordo con piacere, molto bella. Mh, mh, mh. Mh.
na bella esperienza. Ah. Cer cer Mh. Eh, ce credo. Ci credo. Mh-mh-mh io pure. Un altro un altro treno che invece ho preso è stato in Messico, tanti anni fa, ehm, lì non c'erano f infatti pure il viaggio, quello lì in ehm, in Thailandia, non c'erano addirittura hai detto delle le le l'elettricità, n n dai noi chi, c'è, non non non esistevano nemmeno i telefonini, all'epoca.
Mh. Mh-mh. Ah perciò. <chuckles> mh.